Mais bien évidemment, ils ont calculé leurs coûts comme pas permis, enfin. C'est les plus gros arnaqueurs qui existent, en fait, très clairement.
Incroyable. Mmh. Alors, aujourd'hui, avec le recul, heu, est-ce que tu aurais fait, heu, 2-3 autres, heu, inspections par exemple ou? Qu'est-ce que tu as appris finalement?
Ouais, ouais, j'ai refait des ens beh j'ai appris, heu, que finalement, faut peut-être pas faire confiance trop vite. Heu, voilà, aujourd'hui, on a on a acheté une maison dans un autre pays. Comment te dire qu'on était rodé, mais alors <laughs> plus que rodé pour l'achat de cette maison. Ah ouais là, je pas 2 fois hein? Pas 2 fois les mêmes erreurs, pas 2 fois un achat trop rapide, heu, donc on a fait inspecter la maison 2 fois par 2 personnes complètement différentes, 2 entreprises différentes pour savoir si tout était OK ou pas. Heu, donc ça va, on a pas eu trop trop de mauvaises surprises hormis le fait que bon, voilà c'est une maison centenaire, donc forcément, il y a des choses qui vont avec, mais heu, voilà, che cette erreur, ça m'a vraiment appris, en fait, à faire attention, ne pas faire confiance, trop rapidement et heu, et bien réfléchir avant de faire un aussi gros achat <chuckles> tout simplement. <chuckles>
Mmh. D'accord, félicitations. <chuckles> <laughs> Heu, il fallait bien, mmh, il fallait bien l'être. Ah! Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Ben, écoute, heu, heureusement que, heu, pour l'achat de ta de ta 2e maison, tu as pris, heu, d'autres choix, tu as agi différemment et heu, tu as bien fait. Heu, écoute, heu, merci merci pour cet échange, ça a été très éclairant et heu, je prends note. <chuckles>
Voilà. Ouais. Mmh mh. Exactement. <chuckles> Ouais. Et ben, merci à toi pour, heu, ton écoute, et puis, ben, toutes tes questions. J'ai vraiment, heu, apprécié partager, ce petit moment avec toi.
Ah, au pi